Como você diferencia amizades online de amizades presenciais?
Então, amizade online pra mim é aquela que eu vou passar um tempo, eh, quando de vez em quando, eu estou sem fazer nada, procuro algo para me distrair, e aí eu vou lá, procuro alguém para conversar eh, relato sobre um ou outra coisa da minha vida, mas sabe não tem aquela aquela confiança, aquela base mesmo, né, se não é aquela pessoa que se diz, hã, <clicks tongue> "Não, eu posso contar com ela". Eh, geralmente amizades online são algo mais pra entre entreter, né, pra passar o
Você você você acha que são mais superficiais, então?
Sim, acredito, eh Assim apesar de que, né, temos amizades <chuckles> presenciais que também não preenche muita coisa na nossa vida, né, <chuckles> que também não nos traz, eh, não não nos traz muito muita relevância, não tem muita relevância na nossa vida, mas eu acredito que pra se ter uma base, pra se ter uma confiança, é é é necessário olho no olho, é necessário calor, e eu prezo muito por isso, prezo muito por isso. Eh, pra se ter realmente uma uma confiança de fato, sabe, eh, tem que ter o o calor da presença, tem que ter ali o olhar, você perceber que a pessoa tá poxa ela tá ali te olhando, ela tá interessada naquilo que ela tá ouvindo, né, ela tá vivendo aquilo contigo. <chuckles>